Gente, nunca soube que mineiro come essas coisas.
Não é. Olha só, eu tam eu não sei o que te dizer, entendeu? Eu sei que é estranho mas é assim é o que eu comia na infân <laughs>
Por quê? É. Por A família do meu pai é mineira, eh, meus avós são mineiros e tal, né, eh, por mais que tenham vindo para São Paulo eles viveram muito tempo em em Minas.
Aham. Sim.
E ninguém trouxe nenhuma herança assim culinária da <chuckles> de Minas.
<chuckles> É, é.
Trouxe o queijo com goiabada, a pamonha. Eh, isso é de Minas, né? A pamonha é de Minas? É, é, é de Minas. Ah, o o queijo ali, né, o queijo fresco, é Nossa, gente, em Minas tem os melhores queijos.
Aham. Sim, sim, é. Aham. Ai, é muito bom que ai, eu amo. Olha, isso eu lembro da infância, também, aquele mês de queijo minas frescal, sabe? O fresquinho mesmo sem ser curado. Eh, eu lembro que a minha mãe colocava na frigideira, para mim, tipo, e, aí ,né, dava aquele, assim, dos 2 lados. Hum. Como era bom! Como eu amo o queijo minas na frigideira, assim, é um negócio que me deixa muito feliz e eu lembro desde criancinha comendo esse queijo assim na frigideira.
Ai, gente. Sei, exato ali. Hum. Hum. Ai, menina, sim. O barulhinho, Ai, meu Deus. Ai, eu também. Sim. Ai, gente, olha o barulhinho, já Nossa, você está me dando água na boca, misericórdia. Não se faz isso com uma gestante, viu, não se faz isso com uma gestante. Gente, eu lembro muito disso e eu fazia na frigideira também, e eu gostava muito de fazer o pão na chapa, daí eu colocava o queijo, assim, depois também. Ai, era muito bom, gente, que deli Agora, a o leite com a groselha, eu tenho que respeitar mas não tem como eu falar que: "Hum que delícia!" Entendeu.
É. Olha, só peço desculpas. <laughs> Aham. Sim, sim, com certeza. Ai, bom demais. <laughs> Quem sabe um dia você prove e gosta. Ai, mas você não toma leite mais, né?
Não tem. Eu não tomo leite, eu não tomo nada assim, é não tomo, não tomo tomo.
É ,então então complicou. É, aí você não pode nem provar e gostar do meu leite com groselha.
Para não falar que eu não tomo leite, eu faço vitamina, mas, daí, eu compro aqueles leite de amêndoa, leites diferente, sabe.
Hã. Ah, entendi. Eh, aí não é leite, né. <laughs>
<chuckles> Ai, que preconceito. <chuckles>
Eu tenho eu tenho um tio, eh, que lá em Minas a gente tem um curso de uma faculdade mesmo é um uma uma graduação em laticínios
Como assim, não é leite? <chuckles> Hã.

<sneezes> Desculpa, tudo que era relacionado, assim, a produtos lácteos, sabe. Então, eh, é bem grande e ele sempre falou ele sempre implicou com essa questão, tipo, dos leites de amêndoa, aveia, de nã-nã-nã, ele fala: "Não é leite, é suco". <laughs>
Sim. Hã. <chuckles> <laughs> Tá, ele pode ter um ponto porque é estudioso, estudou mais que eu nesse sentido. Mas eu compro como leite. <chuckles>
<laughs> Mas todo mundo ch é, todo mundo chama de leite, assim, mas ele é super implicante com com o termo, assim, sabe, porque ele fala que foi tipo só marketing, porque não é um leite, né. <laughs>
Ah, sim, sim. Ah, mas tá ótimo porque o o leite o leite mesmo lá, eh, é para o bezerrinho, né, gente, é para o bezerrinha, assim, aí a gente
É para o bezerrinho, mas você come manteiga?
Então, porque a hipocrisia reina, entendeu, ela reina muito forte.
Ah. <chuckles> Porque, assim, se você come manteiga, aí acabou teu teu né, teu argumento foi embora. <laughs>
Sim. Não, não só manteiga, ale é, queijo também, eu sou muito gosto muito de queijo.
Não, queijo também, com certeza. Mas é porque manteiga está presente em muita coisa, né.
Demais, demais, demais. E você sabe que o meu problema com leite, ele não é nem a como que é o que o nome que eles chamam? O quando a pessoa é into lactose, não é isso.
Manteiga está em tudo, assim. Hã. É a lactose? Aham.
É é caseína que tem? Tem algum outro nome que tem no leite, não sei se é caseína ou alguma coisa, assim?
Ah, tem uma proteína do leite. Tem, tem outro nome sim, eu não sei também te dizer.
Tá, tem que tem exato, é é esse outro negócio aí que me faz passar mal, não é o o ai meu, caramba, é a lactose, não é esse a lactose que me faz ficar mal. Então
Aham. Aham. Ah, entendi. Aham, aham. E iogurte, você come?

O meu preferido, ah eu acho que tem momento, sabe, eu gosto muito do de fubá com goiabada, hã, mas eu gosto bolo de cenoura com cobertura de chocolate que o da minha mãe não é aquela cobertura molinha sabe que geralmente as pessoas fazem? O da o da minha mãe é uma casquinha, que assim é muito difícil as pessoas copiarem, porque é difícil, não sei o que ela faz, ela faz com Nescau, ela nem faz com barra nem nada do tipo, ela, mas ela sabe fazer lá. E aí a esse também é muito bom, o bolo de milho ta nossa o bolo de milho da minha mãe, ah, ai eu amo todos assim, eu não tenho um preferido assim sabe, os bolos da minha mãe são sempre esses de tomar café, então me faz lembrar muito aquele período da do f final de tarde, que você come ali, que você toma aquele bom café, e e eu tomava café com leite, hoje já não tomo mais leite, mas aquele cafezinho com leite me faz lembrar muito disso sabe, pós-escola, você está ali, que tem sempre um pedacinho de bolo, ah é muito bom, meu Deus do céu. <laughs>
Hum. Aham. Aham, aham. Ah! Aham. Sim, sim. <laughs> <laughs> Entendi. Uhum. Sim, sim. Aham. Sim. Ah muito bom, e tem uma lembrança até olfa olfativa né, porque assim o acho que do olfato a gente tem essa essa coisa muito usada, tipo, bolo, café é muito do olfato também, né, é cheirinho assim disso assim a gente eu che paro agora para pensar e sinto o cheiro aqui comigo sabe?
Ré Demais, demais. Sim, sim, e é exatamente, exatamente então, essas essas comidas assim, esse tipo de sobremesa me faz lembrar muito a minha mãe, período com ela, final de tarde assim, você tem alguma que fi te desperte esse sentimento também, como eu descrevi aqui?
Aham.